はあ。どんなはおほうなんですかね？
それあっ、それはですね、凄く簡単で、ええと4つの調味料があって、ご飯を炊く時に、塩と油と酢と白だしを入れていくっていう。
ねえ。 ええ。はい。ええ。 え、油も入れるんですね。
うん、そうなんですよ。
ええ。
それでもうなんだろう、すもうそれだけでコンビニの、あの、おにぎりの味になるみたいな、あのす結構割と
うーん、油っていうと、な何の油ですかね？
あ、えとね、普通のサラダ油です。
へえ。
<giggles> そうなんですよ。
あ、じゃあ、お子さんはそのコンビのおにぎりが好きだっていうのは、その味が好きなんですけど、なんかコンビニのおにぎりってなんかあのちょっと形があの、均一というか、ま大量生産のものなので、当然と言えば当然なんですが、あ味がお気に入りだったっていうことなんですかね？
うん。 はい。 うん。 あ、多分。うん。 ええ。 あ、そうなんですよ。で、さっきあの仰ったような色んなメニューがね、あるって仰ってたんですけども、息子が好きなのは、あの、白いご飯の中に、あの、具があるとか、あの、あとは普通の酢の白白いおむすび？割とシンプルなものが凄く好きなんですけど、家のとは何か違うみたいだったんですよね。
ええ、ええ。 ああ。 うんうん。 ふーん。
そう、家でも作れるおにぎりですよね、それだと。あ、そうなんですよ。そう。
そうですよね。ま、白いよくなんかかやくご飯で握ったのとか、なんかチャーハンのおにぎりとか、もうほんとにコンビニって色々あるんですけど、そういうのじゃなくって。<chuckles>
あの あ、うんうん。 あ、そう。 あ、そういうのじゃなって、家でも作ってるよねっていうやつなんですよ。
え、ええ、ええ。